É, mas é muito doce, né. O brigadeiro, e o mas na verdade o o favorito do meu filho é o bicho de pé, que na verdade é o brigadeiro mas com morango, né, com sabor morango. E ele ama e é ainda mais doce, e é o favorito dele. Toda vez que a minha mãe vem visitar, ele implora para ela trazer brigadeiro e bicho de pé. E mas é muito engraçado que eles, hã, os meus filhos têm essa essa parte da c nossa cultura brasileira, né. Mas
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Eu acho que também pelo hábito, né, você falou que você faz desde quando do primeiro aniversário.
É, eu faço e ai eu eu gosto de passar isso para eles, sabe. Porque é parte da cultura deles também, né. E mas é engraçado porque assim, eu o eu eu fico surpresa quando as pessoas não gostam do brigadeiro. Apesar de que é é bem
Sim, é muito importante. Me sinto um pouco ofendido às vezes. <laughs>
É, com certeza, eu falo assim: "Como assim você não gostou? É tão delicioso, s prova de novo". <laughs>
Si não provou direito. Come de novo, não está certo.
É, come mais um. <laughs> Mas você sabe, outro dia eu levei um amigo numa churrascaria brasileira, e eu fi eu, eh, eles ofereceram se a gente queria coraçãozinho de frango. E foi uma coisa tão fora da curva para eles, mas assim, até mas eu até entendo o coraçãozinho de frango, porque realmente é algo que, se você não cresceu comendo, é realmente, né, eh, como eu posso dizer, estranho, é estranho. Sim, mas o brigadeiro é muito gostoso. Quem que quem que não gosta de um chocolate caramelado, né, um caramelo de chocolate. <chuckles>
Uhum. Imagino. Peculiar, é peculiar. <laughs> Sim. Fora que dá para equilibrar, você toma um café sem açúcar e um brigadeirinho, assim, de sobremesa.
É, é tão gostoso. Ah, e assim mas é é verdade, é super doce, mas é muito, assim, marcante das minhas raízes, assim, porque é bem é como eu me conectava com a minha mãe mesmo, sabe. Quando a gente era peq quando eu era pequena, minha mãe nunca foi de cozinhar muito, sabe, mas uma coisa que ela sabia fazer muito bem era um bom brigadeiro. <laughs>
Uhum. Aí, você falando nisso, você tem alguma história, tanto da sua mãe com você, ou da sua mãe com seus filhos, hoje você com seus filhos, eh, que seja engraçado ali durante esse momento que vocês estavam ali cozinhando todos juntos?

Ah, café com leite condensado?
É uma bebida muito típica de lá.
Jura, que coisa e engraçado, né, a gente pensar que, por exemplo, como que a gente fica indignada deles acharem o brigadeiro estranho, mas eu agora quando você me falou: "Café com leite condensado", a minha primeira reação foi: "Que estranho". É. <laughs> Mas é muito
Uhum. <laughs> Nossa, que estranho. <laughs> Eu acho que talvez com café gelado combine, assim.
Ah, eh, ah, sinceramente sim. Até até acho que com café gelado, mas não muito, porque senão também vira um vai virar um caramelado ali, né?
Uhum. Sim, com certeza.
É, mas é muito engraçado realmente, e leite condensado se você for parar pra pensar, é uma coisa estranha, né, e nem todo mundo usa mesmo.
Não, eu acho que é é uma coisa muito peculiar assim do brasileiro. <chuckles> Mas eu acho muito prático no final das contas.
É, e é uma coisa tão comum pra mim. Eh. Muito e delicioso. Nossa, eu o meu o meu filho quando eu estou fazendo brigadeiro, o que ele mais gosta de fazer, é pegar uma colher e raspar o resto do leite moça da lata. <laughs>
Ah, é ótimo e depois raspar a panela, são os 2 rituais das crianças. Raspar 1º a lata, e depois a panela.
Ah, sim. Óbvio, né, eu já f É, 1ª a lata enquanto eu tava misturando, ali tudo e cozinhando, e aí ele quer raspar o pote depois que cozinhou, né. Mas nossa falan
E falando nisso, eh, o seu jeito de de preparar mudou ao longo do tempo, tipo assim? Você falou do microondas que teve essa adição ali, mas na receita?
Você sabe que sim? Eu acho que eu acabei ficando um pouco mais intuitiva nas misturas. E eu tenho colocado eu coloco bem menos chocolate em pó do que a minha mãe colocava, quando eu era pe quando eu quando ela me ensinou, né. E eu coloco um pouquinho mais de manteiga, mas eu vou muito hoje em dia eu não coloco só eu não meço, assim s de forma, <clicks tongue> como é que vou falar? Precisa. Eu vou fazendo no olho, porque acho que eu já fiz tantas vezes. E aí foi mudando um pouco, e você vai aprendendo que se você colocar um pouco menos no microondas fica um pouco mais, eh, soft, né, um pouquinho mais um pouco menos duro, e fica muito gostoso. Eu prefiro hoje em dia assim.
Uhum. Uhum. Aham. Sim. Sim.